آه، هي المؤسسة بتاعته و وما كانش عندها غير آمم، بنت واحدة تانية هي اللي كانت شغّالة معاه. فالموضوع كان بادئ على صغيّر جدًا وهي كمان كانت عايزة تعمل بالضبط، كانت عايزة تعمل مهرجان الثقافة العربي وتخلّيه عادة تتعمل كلّ سَنة، فده كان محتاج برضه تخطيط ومحتاج آمم، آآ يعني محتاج آآ، خلينا نقول مساعدة ناس، أفكار، مش عارفة إيه.
آه. كانت لسه بادئة يعني. إمم. أكيد طبعًا.
آه، المهم إن أنا لمّا بَعد ما قُلت لها أنتِ محتاجة مساعدة واتّفقنا على ميعاد نتقابل فيه نتكلّم أكتر، حسّيت ياه! دي أكيد دي أكيد أخوها هيحكِي لها اللي أنا قُلتهوله <laughs> وهتضّايق هي كمان آآ، افتكرْت بالضبط، افتكرت إن الموضوع غريب، بعدها لمّا اتقابلنا تاني بالصُّدفة يعني كنّا بنتكلّم و آمم، راحت قالت لي: "أنا على فكرة أنا أخويا قال لي إن أنتِ قُلتِ له كذا." <inhales> فأنا أخَدت كده نَفَس عميق وقُلت يا رب أنا أنا أنا محتاجة أشرَح دلوقتي، أعتذِر بالضبط، أعتذِر واقول لها أنا آسفة جدًا، أنا ما كنتش أقصُد يعني بس هو أخوكِ بصراحة قال ك قال كلام حسّسني إن أنا ينفَع أقُول له ك راحت قالت لي، آمم، من غير ما أنا ل لسه هافتَح بُقي أتكلّم راحت قالت لي: "عامةً أنتِ معاكِ حق يعني، هو فعلًا بيفكر" <giggles> وافِقتني الرأي. وعايزة أقول لِك إنه أنا اشت يعني آآ تطوّعت في المركَز الثقافي العربي دَوّة تقريبًا كلّ صيف، كنت بانزِل أساعد آمم، في ترجمة، كنت باساعدهم، ترجمة من لغة البلد العربي والعكْس.
<giggles> افتكرتِ موقِف أخوها بقى وإن أنتم اختلَفتوا شوية في الآراء. <giggles> فاكرة إنها هتتخانق معاكِ بقى. فعلًا، يعني هي وافقتِك الرأي. آه. حلو أوي.
بالضبط كنت باساعدهم في أي workshop بيعملوه وكنت بانزِل مساعدة عربية مثلًا لو محتاجة توصَّل ناس آمم، أكْل حاجات أكْل، كنت باساعد برضه ف بأفكار كان في presentations مع مع آمم آآ مؤسسات ت تاني ك آمم، هنا في البلد فكانت الموضوع جه
آه، جميل. يعني أنتِ دورِك كان كبير في المركَز ده.

أكيد طبعًا، يعني المركز ساعدني من ناحية إن أنا آمم، حسيت أولًا إن أنا باعكس الثقافة العربية بطريقة كويسة بالطريقة اللي أنا أحبها، باغيَّر باغيَّر يمكن تفكير الناس اللي في البلد ديّة، في نَفس الوقت كنت باقابل عرب تانيين آمم، يعني ب بارجع إن أنا أعيش حتة اللي هو إحنا قدّ إيه آآ، ب بنحب نهزر، قدّ إيه بنحب نضحك، قدّ إيه بن
حلو أوي، امم. آه، الكلام ده كنتِ مفتقداه طبعًا.
كنت مفتقداه طبعًا وك وكنت يعني امم، حاسة إن أنا لمّا هالاقيهم وهالاقي العرب دول واقعد معاهم واندمج معاهم هاحس إن أنا في بيتي، فاهمة؟ بس ف وبعدين برضو اداني حاجة إن أنا اعملها، إن أنا أتطوع إن أنا أت أتشغل إن أنا برضو أتكلم باللغة البلد آمم، مع ناس.
امم. حلو أوي، يعني هو كمان ساعدِك إن أنتِ تنخرطي في المجتمع وتك تتعلمي لغة البلد أكتر.
اهم، بالضبط كده، بالضبط كده، لأنه إحنا برضو كان في زي ما باقول لِك كان في بيبقى آمم، مشاريع تانية كنا بنقدمها مع مع آمم، مؤسسات تانية هنا في البلد، فكنت إلى حدٍ ما يعني هي أصلًا آمم، مؤسسة ال ال المركز دوّة كانت حرفيًا بتستخدمني أنا كمثل كويس لل آمم، للإندماج بتاع ال المغتربين آه، فالموضوع واضح
جميل أوي، يعني آه، هل أنتِ كنتِ حاسة بفخر بكده إن أنتِ في فترة قليّلة عرفتِ تندمجي وتنخرطي جوّا المجتمع؟
امم بُصي آآ فخر، يعني أنا كنت حاسة إن أنا مبسوطة إن أنا قادرة أورّي صورة إنه آه ده ده فعلًا ينفع يحصل، ده فعلًا ينفع يحصل ب ب بيمكن برامج آمم، تساعد المغتربين دول يندمجوا أكتر ويكونوا يعني يتعوّدوا على ال البلد وثقافة البلد، يعني هي كانت بتستخدم فكرة إنه شايفين هي بتنطق حلو إزاي، شايفين هي بتتكلم حلو إزاي، وكانت
امم. آه، يعني بتتكلم على اللغة بتاعتِك إن أنتِ عرفتِ تتعلميها.
آه، وكانت بتحب أوي إن إحنا نقدّم بالإنجليزي وبعد ما نخلّص تقول لهم آآ، ت ت تقوم قايلة لي: "اتكلمي بقى كده لغة البلد وريهم أنتِ بتعرفي تتكلمي إزاي"
آه <laughs> حلو أوي، آآ، طب قولي لي أنتِ لمّا كنتِ بتقدمي بلدِك أو الجالية العربية مثلًا في المكان اللي أنتِ فيه، كنتِ بتحسي بإيه، يعني هل الموضوع ده كان بالنسبة لِك حاجة بتحمّسِك إن أنتِ تتطوعي وتشتغلي مع المركز ده أكتر؟
امم ف